Also, es gibt natürlich da eine Menge Strandurlaubsorte, die du da in Erwägung ziehen kannst. Das 1., was, äh, mir da einfällt, ist zum Beispiel Tansania. Das ist ja, da würdest du vielleicht bei den Flugkosten 'n bisschen mehr, äh, beiseitelegen müssen, aber die Unterhaltskosten, auch die alles, was du dort zu essen und zu trinken holst, ist alles ziemlich günstig, ähm, das das kannst du auf jeden Fall in Erwägung ziehen. Strand ist sehr ruhig und nicht so viele Jugendliche, ist eher mehr so familienfreundlicher Ort. Das könntest du auf jeden Fall in Erwägung ziehen. Gibt's auch sehr viele Aktivitäten.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ah, cool. Hast du 'ne Idee, was da so 'n Ticket kostet, wenn man dahinter fliegt wenn man darunter fliegt?
Also für die ganze Familie, ihr seid ja zu fünft köpft äh, zu fünft, oder? Da
Ja, ja, ja, und die Kinder zahlen im Prinzip voll. Das ist das nennt sich zwar Kinderticket, kostet aber ungefähr nur 10 € weniger als das Erwachsenenticket oder so.
Mhm. Also dann gehe ich mal von 1.800 aus, ne? Bis zwei fünf alle zusammen.
Für alle zusammen oder insgesamt? Oh, das geht aber sogar noch. Also, ich meine, das ist 'n Haufen Geld, aber trotzdem, damit könnte man vielleicht leben
Hin und zurück quasi. Ja, ansonsten, äh, gibt's ja auch Strandurlaub in der Türkei, wo du, äh, quasi Flug mit mit, äh, all-inclusive-Hotel gemeinsam buchen kannst. Da kommst du ja f auch für die ganze Familie mit dem Flug zusammen, äh, unter 3.000 raus. Viel da kannst du vielleicht das in Erwägung ziehen, aber da musst du auf jeden Fall
wenn man drauf spart. Ja.
Ja, das ist äh, die Strände sind da halt nicht so ruhig wie i in Tansania. Das könntest du auf jeden Fall in Erwägung ziehen. Ansonsten Kroatien, Europa, Italien hat auch sehr schöne Strände. Guck dir mal einfach an, was dir am besten passt.
Mhm. Mhm. Mhm. Ah gut, da könnte man auch mit'm Auto hinfahren, ne? Da würden wir uns was sparen, ne? Du, ich muss sagen, das sind wirklich echt gute Ideen, sowohl jetzt für Weihnachten als auch für 'n Sommer. Ich danke dir wirklich sehr für diese coolen Ideen. Danke.
Genau, genau. Liebend gern.